Ano ang una mong naiisip, kapag, ah, sinasabi mong, "Magdasal muna bago kumain."
Ay, siyempre, ah, para sakin napakahalaga niyan isang isang uri ng ano yan, eh, ng tradisyon o, ah, para alam mo yun mapanatiling, ah, na marunong ka, or marunong tayong tumanaw ng, ah, pasasalamat lalo na sa mga sa mga natatanggap na biyaya natin bago tayo kumain, is isa yan, eh. Isa yan sa dapat, ah, i-ano alam mo yun, ah, gawing tradisyon o isapuso palagi ng, ah, mga ng isang buong kapami yung ano 'no siyempre sa pamilya dapat nangyayari talaga palagi yung mga ganiyan kasi, ah, pu-puwedeng maging daan yan para alam mo yung maging ,okey yung pa ah, buhay niyo, di ba?
Mhm. Ay, oo naman. Mm, so masasabi mo ba yung kunwari pag nagdarasal ka ba bago kumain, eh, ano ba yan, ah ah, memorize ba yung dasal mo, o sariling, ah, dasal ba yan?
Mm. Ah, kami sa totoo lang, eh, hindi naman di kailangan memorize yung ano, eh, kung alam mo alam mo yung dapat eh, kung ano talaga yung nasa puso mo, kasi kung nagdarasal ka sa harap mismo ng, ah, ka kapag kainan or bago kumain. Siyempre, ah, madalas ang pinagdarasal mo dun, eh, yung, ah, biyayang natanggap mo or, ah, yung ah, yung ka pagkain na nasa harapan mo kasi siyempre yan bigay yan, or biyaya yan na galing sa panginoon yan, ah, dapat talaga ipinagpapasalamat mo yan lagi, or yan yung ipinagdarasal mo sa tuwing, ah, magdarasal ka bago kumain.
Mm. Oo. Mhm. Naku, tama naman, 'no, na talagang ano, eh, dapat talaga bago kumain ay magdasal naman para magpasalamat, 'no? Kasi ang daming tao ngayon, 'no? Para pati pagkain na basic goods lang talaga, eh, hindi pa ma-afford 'yong, ah, alam mo yung kumain man lang 3 times a day. So, talagang napakahalaga talaga na magpasalamat. Oo.
Totoo. Totoo. Tama ka diyan talagang, ah, 'yon nga sabi mo nga na nabanggit mo may mga tao na hindi hindi nakakakain ng tatlong beses sa isang araw. Ah, mapalad tayo kung, ah, meron tayong kinakain or ah, meron tayong, alam mo 'yon la ano, laman 'yong mga plato natin sa hapagkainan. Kasi ibig sabihin nun nabibigyan tayo ng biyaya, 'di ba? So, kailangan ipagpasalamat mo 'yon palagi.
Mm. May totoo. Totoo 'yang sinabi mo. Naku dapat talaga, ah, huwag kakalimutan ang magpasalamat kasi ano na ngayon sa hirap ng buhay apaka-swerte ng isang pamilya kung may makakain sa hapag. Eh, ano naman kunwari para sa'yo, 'no, ang pagdarasal ba ay ano, um, tradisyon ba 'to o mas masasabing, ah, parang pasasalamat lang?
Totoo. Ako, ah, sa totoo lang de feeling ko tradisyon 'to kasi siyempre itong mga ganitong, ah, gawi siyempre namana lang din natin sa mga magulang natin. Siyempre, ah, da sabi ko nga may mga pagkakataon na dapat sa lalo na sa hapunan, yan 'yong, ah, sabay-sabay kayong kumakain. So, parang pag sabay-sabay kayong kumakain, minsan may magdarasal o talagang madala or palagian talaga na may nagdarasal, eh. Para ipagpasalamat 'yong una sa lahat siyempre 'yong biyayang natanggap, pangalawa, ah, 'yong, ah, buo kayo na magkakasama habang kumakain, 'di ba? Ah, pangatlo 'yong, ah, hi walang nangyari sa inyo sa buong maghapon or ah, naging okey 'yong buong maghapon niyo. Siguro, ah, para sa akin ito 'yong namana namin sa mga magulang namin na, ah, ngayon sa ngayon, eh, may sarili ng pamilya, eh, ah, iyon tinutuloy pa rin namin 'yong, ah, ganitong, ah, naka-ugalian na rin namin na tradisyon.
Mhm. Mm. Tama. Mhm. Nakakatuwa naman, 'no? Kahit, kasi, siyempre, kayo yung mga bata-bata sa ano, eh, sa pamilya ninyo, eh, pinipili niyo pa ring ano, ipagpatuloy yang, ah, tradisyon na 'yan, yung pagdarasal bago kumain. At 'tsaka ano, napakagandang ituro 'yan sa susunod na henerasyon, 'no? Napaka, oo, magandang, ah, gawain 'yan. Eh, kunwari kunwari may isang, ah, pagkakataon na parang nakalimutan mong ano, magdasal, ano naman yung nararamdaman mo 'pag ganun?
Oo. Totoo. Tama. Na. Oo, 'yon nga. Siyempre ako, ah, actually hindi ko pa naman na nararanasan din talaga. Pero siguro kung, oo, madalas kasi, ah, sabi ko nga sa 'yo naging kaugalian na, alam mo 'yon, like mag-isa ka man kumakain or, ah, um, kaya eh, sabayan man kayong kumakain talaga nakakaugalian na tal alam mo 'yon, ah, magda hindi naman tig gan dapat mahaba yung panalangin mo eh, alam mo yung sapat na yung man magpasalamat ka sa biyayang natanggap mo, 'yon nga sabi ko. So, para sa akin, siguro kung kung mangyari man 'yon, siguro ang mararamdaman mo talaga is, yung yung guilty, alam mo 'yon, guiltness ng, ah, ano. Kasi, siyempre kumain ka lang, eh, alam mo 'yon, parang sinabi sumubo ka lang tapos hindi mo pinagpas parang may gano'n ka maa maano eh, naige-gets mo parang, ah, parang ang ang pakiramdam eh, may nagregalo sa 'yo pero hindi ka nagpasalamat, parang gano'n, oo.
Hmm. Ah, talaga? Mhm. Mhm. Oo. Mhm. Parang ano, wala ka man lang ano, utang na loob, <chuckles> parang ganun. <chuckles> Okay.
<laughs> Totoo. Parang ganun, 'di ba? Pag ganun yung mararamdaman mo, pagka siguro, ah, kapagka lalo na kapag nakasanayan mo na, sig siguro kung lalo na kung, ah, simula tapos sapul or pagkabata mo palang alam mo na or ginagawa mo na or naging gawin niyo na yung mga ganitong, ah, ah, tradisyon.
Mhm. Oo. Eh, kunwari sa panahon naman ngayon na parang alam mo yun mabilis ang takbo ng buhay no, oo moderno, eh, pa'no naman ninyo napapanatiling buhay ang, ah, ganitong, ah, tradisyon? Kasi di ba minsan sa sobrang busy dere-deretso lamon na yan, minsan hindi pa nakikisabay <chuckles> di ba?
Moderno na. Hmm. <chuckles> Oo, tama, totoo. Sa sa totoo lang nga, sabi ko nga yung mga ganong bagay, mga tradisyon, hindi yan nag-uumpisa talaga sa labas nag-uumpisa 'yan mismo talaga sa loob ng bahay. So kung, ah kung, ah, ikaw ay alam mo 'yon nag nagmana ka ng ganitong tradisyon, di mas mabuti siguro na lalo na kung hindi naman masama, lalo naman kung, eh, ikabubuti ng buong sambayanan o sang sang song kapamilyahan eh, 'di dapat, eh alam mo 'yon, ah, magpatuloy lang 'yong ganitong tradisyon, tulad ko siguro, ah, may anak na ako, so parang, ah, 'yon yap 'yong mga ganitong bagay siyempre gusto kong na natututunan niya, sa kahit na sa murang edad niya, alam niya na kung paano, ah, magdasal, so parang, ah, pagdating ng panahon kahit na alam mo 'yon hindi na kami magkakasama, alam niya, or nauunawaan niya kung ano 'yong kahalagahan ng pagdarasal 'di ba, bago kumain so, um, mal mal dapat talaga hindi lang siya basta tinuturo, ah, at the same time pinapaintindi mo kung ano 'yong kahalagahan, kung bakit mahalaga, or o kung bakit kailangan nating magdasal bago kumain, gano'n.
Hmm. Mhm? Ay, oo naman. Tama. Mm. Oo, at saka mahalaga 'yan lalong-lalo na at nasabi mo pala na may anak ka ano. Eh, napakabuti magandang ano kasi 'yon, eh, magandang gawain para ipasa sa mga anak 'no ang magpasalamat. Kasi parang tinuturuan din silang ano, 'yong huwag i-take for granted 'yong mga bagay talaga na naibibigay sa kanila, oo. Pero ayan mm. Eh, ano naman 'yong ano parang ipinapaalala sa'yo ng, ah, simpleng pagdarasal bago kumain tungkol sa kabutihan ng Diyos?
Oo. Oo, oo, tama, totoo. 'Yon 'yong mga bagay talaga mm. Ah, 'yon siyempre, ah, 'di ba 'pagka may mayroon kang, ah, kinakain or mayroong laman ang iyong hapag-kainan ibig sabihin, ah, pinaparamdam niya 'yong, ah, pagmamahal niya sa'yo. Ah, pinaparamdam niya kung ga'no ka kahalaga bilang, ah, nasasa bilang anak niya 'di ba? Parang, para sa akin napakahalaga na alam mo 'yon malaman natin na, ah, mahalaga or, ah, mi mahal tayo no'ng, ah, no'ng, ah, Panginoon, 'di ba? Kahit sa simpleng ganito hindi git may mga although may mga tao na talagang, ah, ungrateful kahit na mayroon minsan may may mga ha ah, kinakain na sila. Hindi bukod sa hindi na sila marunong magpasalamat bago kumain, eh, ah, nasasayangan pa or nagsasayang pa. So may mga tao pa rin talagang gano'n ano, which is nakakalungkot, 'di ba parang gano'n.
Mhm. Tama. Mm. Tama. Eh, sa tingin mo ba 'yong pagdarasal na ito ay, ah, isang paraan din para magkaisa ang pamilya?
Oo, ah, sa totoo lang naniniwala ako do'n, ah, na way din 'to para mapagbuklod-buklod kayo or ah, ah, maging buo yung samahan n'yo or mas mapatatag pa. Kasi siyempre, ah, sabi nga nila, kapag ka mayro'n kayong, ah, Panginoon na alam mo 'yun, na naka nasa gitna ninyo, ah, bilang, ah, sentro ninyo, bilang sentro ng pagmamahal niya sa feeling ko yung mga gano'ng bagay malaking factor 'yun para mas manatiling, ah, buo at, ah, alam mo 'yun matatag, ang pamilya ninyo.
Mhm. Oo. Hmm, tama nga naman 'no, na talagang ano, isa ito sa nagpapatatag talaga ng, ah, pamilya. Pero kanina nasabi mo na, ah, may anak ka 'no, at ah, gusto mong, ah, ipasa ito sa kanya. Paano mo ito iti itu tinuturo? Sinasabi mo ba, or siya ta siya ba yung pinag ah, pinapadalangin mo? O 'di kaya'y hinahayaan mo siyang makinig sa'yo 'pag duma nagdada nagdarasal ka?
Mm, mm. Tama. Hmm. Actually, ah, ngayon kasi medyo alam mo 'yun kaya niya ng, ah, kaya niya ng magdasal kasi nasa 14 years old na siya, eh, kahit medyo 14, medyo malaki na. So parang before kasi, ah, ah, nakasanayan niya rin na parang bago kumain, ito magdarasal. So parang hindi na alam mo yung nasanay siya habang lumalaki na hindi muna kakain bagkus, eh, mag magdarasal muna o mananalangin ng, ah, ah, mataimtim kahit na saglit lang kasi hindi naman kami ma matagal na magdasal alam mo 'yun, sa parang ang pinakasi ah, na simple lang, eh, parang lagi lang namin pinagdarasal na maraming salamat sa natatanggap naming biyaya, maraming salamat sa nakakain namin ngayon, gano'n lang tap maraming salamat sa buong maghapon, ah, tapos, tapos na. Tapos puwede ng ano. So parang siya sa habang lumalaki, habang ano, ah, nagdadaan yung panahon natututo siya at nasasanay siya sa mga gano'ng, ah, ah, ano layunin.
Ah. Ang galing naman. Mm. Mhm. Mhm. Oo. Mhm. Eh, paano naman 'pag ano, kunwari nasa labas kayo, kumakain kayo sa restaurant at madaming tao, same pa din ba yung ginagawa ninyo?
Oo, oo. Ay, oo. Oo, hindi hindi mo naman kailangan hindi mo naman kailangan alam mo 'yun, ah, ikahiya kasi hindi ka naman alam mo 'yun, wala ka namang kailangang i ikahiya sa ano, eh, kasi una sa lahat pagsasalamat mo yun, eh, pasasalamat mo 'yun lalo na kung nakakakain kayo sa restaurant, ibig sabihin may blessings na dumating sa inyo, 'di ba? Ibig sabihin bukod pa yung mga bagay na ano, na mahahain hinahain sa inyo or kinakain ninyo. Para sa akin, ah, hindi hindi ko ano na hindi hindi siya ka kahit saan I mean, ah, bahay man 'yan, restaurant o kahit ano pang, ah, ah, uri ng lugar 'yan pupuwede kang magdasal basta gusto mong magpasalamat at ah, wa alam mo 'yun gusto mo magpasalamat sa mga bagay na mayro'n ka at natatanggap mo pa.
Talaga? Mm. Ah, yes. Hmm, nakakatuwa naman 'no, na talagang, ah, naging practice niyo na rin talaga na kahit, ah, madami yung tao or nasa labas kayo, eh, parang pinag ah, nagdarasal pa rin kayo bago kumain. Kasi yung iba parang parang nakakahiya daw 'no. Alam mo yung gano'n, masyado daw ano, masyado daw personal yung pagdarasal. Ayaw nilang may nakakakita sa kanila.
Mm. Totoo. <laughs> Totoo, may mga gano'n. Hindi, hindi naman, pero para sa akin kasi hindi naman mo naman siguro may mga pagkakataon na parang OA na kapag masyadong mahaba kasi nagpapasalamat ka lang naman sa pagkain or sa mga natatanggap mong, ah, biyaya sa pagkain. Pero hindi na siguro para i alam mo 'yun, ah, humiling ka, magpata ah, humingi ka ng kapatawaran, pero hindi na para sa gano'n kasi yung bagay na 'yun, ah, para sa akin sagrado lang 'yun para do'n sa biyayang natanggap mo nung mga oras na 'yun. 'Yun lang, 'yun lang naman din ang pinagdarasal kaya hindi na siguro para magtagal ako ng, ah, pagdarasal. Alam mo yung mataimtim lang at tahimik na ilang minuto, okey na sa akin 'yun para makapag maka maano ko lang, maipahatid ko lang yung pagpapasalamat ko sa Panginoon.
Mm. Mm. Tama, nakakatuwa naman, 'no, 'yong ganyan talaga na kahit nasa labas ay nagdarasal talaga. Pero, 'di ba, um, sa tingin mo ba, kahit simpleng dasal lang yan, ah, konting, ah, is kunwari isang pangungusap lang na dasal, ah, parang nakakaapekto ba 'to, sa pakiramdam mo din?
Mm. Mm. Oo. Ay oo, oo siyempre may ano 'yon eh. Sabi ko nga sa'yo kapagka, siguro kung sakaling, ah, may pagkakataon na ma-miss mo 'yong ano, siguro makakaramdam ako ng ah, alam mo 'yon, ng guilt or makakaramdam ako ng hindi magandang pakiramdam kasi siyempre, ah, kumain ako, tapos hindi man lang ako nagpasalamat. Pero kapag ka, ah, kabaliktaran naman, kapagka, ah, nagpasalamat ka naman, bago kumain, parang ang sarap kumain. Parang ang ang sa ang gaan-gaan lang kasi, ah, 'yong kinakain mo, ah, pinagpasalamat mo 'yon. Hindi mo man hiniling, pero nandiya-diyan sa'yo. Kaya nakakapag, ah, ang laking ano mo 'yon, ang laking, ah, tuwa o saya sa sa dibdib. At tsaka, at the same time, siyempre, ah, nagbigay ka pa ng, ah, pasasalamat sa biyayang natanggap.
Mm. Mm. Oo. At tsaka ano, 'no, basta basta anything na, anything talaga na, pagdarasal kahit, ah, maps ah, konting ano lang yan, isang pasalamat o 'di kaya blessing, parang nakakagaan talaga siya ng pakiramdam. Parang, alam mo 'yon, nakaka parang blessing kasi 'yon eh. Parang binebendisyonan 'yong pagkain, para, alam mo 'yon, ah, hin 'di ba, oo. Pero kung naman kunwari siyempre, sa bahay minsan 'di natin maiwasan 'yong bisita, eh, paano 'pag 'yong bisita, eh, parang hindi sanay sa gano'ng sitwasyon, paano niyo naman siya hina-handle?
Mm. Tama. Oo, totoo, totoo. Nararamdaman ko din 'yon. Mm. Ah, wala, talagang may bisita man o wala, ah, may, alam mo 'yon, magpapasalamat kami. Pero, siyempre kung nasa sa kanila naman na 'yon, kung sasabay sila. Malay mo naman, eh, magkaiba kami ng magkakaiba tayo ng relihiyon, siyempre hindi mo naman pu-puwedeng pilitin, ah, na sumabay. Pero kami siyempre, ah, hindi naman ba alam mo 'yong, vulgar 'yong ano, hindi naman kami nagsasalita na, habang nagda parang tatahimik lang kami tapos, ah, binubulong lang namin ng mahinaho mahina, tapos 'yon, pasasalamat na namin. Tapos hindi naman masyadong, ah, ano 'yon, parang siguro 'pag, ah, nag, ah makikita naman, eh, or, ah, mapapansin mo naman na nagdarasal ang isang tao. So, parang, a,h tahimik lang din kapagka gano'n, siyempre, it it's either, ah, kung gusto mo sumabay, puwede ka sumabay, kung hindi, okey lang din, kasi hindi naman tayo pare-parehas naman talaga ng, ah, turo pagdating sa relihiyon. So, okey lang sa akin, pero, ah, ano 'yong practice namin, gano'n pa rin, ah, as usual.
<laughs> Oo. Mm. Oo nga, eh. Mhm. Mm. Ah, ganon pala ang ginagawa ninyo 'no, kahit may bisita, eh, parang tuloy-tuloy pa din, oo siya nga naman 'no. Pero ano um, ano naman yung parang maipapayo mo 'no, sa mga taong ano yung mga hindi marunong magdasal, o 'di kaya alam mo yun, yung kahit humingi man lang ng blessing sa mga pagkain na nasa hapag nila?
Mm. Oo, totoo tama. <chuckles> Mm. Alam mo alam mo sa totoo lang yung mga gano'ng tao, minsan hindi mo rin kasi sabi ko nga hindi mo mapi-please lahat ng tao, hindi mo mapipilit gan <sniffs> ako na lang siguro ginagawa ko na lang ano, na may parinig lang ako minsan na parang, ah, wala, minsan sasabihin ko lang, ako kasi madalas ka siguro kasi kaya may blessings na ano kasi siyempre madalas, ah, na nagpapasalamat talaga, kahit nga minsan walang blessings nagpapasalamat ako, lagi ko lang gi a alam mo sa in a way na magku-kuwento ka lang. So yun lang, so 'wag tayong, ah, manlalamang ng kapwa kasi kapag ginawa natin yun, ah, dobleng balik sa atin kung may kung may blessings ka natanggap, magpasalamat ka. Ako kami kami ng pamilya ko 'yan, ah, kahit sa hapagkainan pag kumakain kami siyempre blessings yun, nagpapasalamat kami, gano'n lang, gano'n lang. I mean I mean, ah, hindi mo naman kailangan i i ipilit sa kanya, "Uy magdasal ka." Hindi, kuwentuhan mo lang, or, ah, bigyan mo lang ng alam mo yung patotoo, ah, sabihin mo lang na, "May blessings man kami o wala, nagdarasal kami, hindi naman namin hindi naman kami nagdasal para makatanggap ng blessings. Nagdadasal kami kasi gusto namin yun, magaan sa amin yun at, ah, meron kaming blessings na natatanggap, yun lang."
Mhm, tama. Mm. Yes. Mm. Nakakatuwa naman yung binahagi mo no, alam mo maraming salamat sa panahon mo.
Mm. Ay, maraming salamat din sa pakikinig at, ah, paalam.